Ôi bạn ơi, mình lại quay về vạch vạch xuất phát mất rồi. Mình đã từng có một cái thói quen tập luyện rất là tốt nha, nhưng mà không hiểu tại sao á, dạo gần đây mình lại mất hết động lực đi, cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải đi tập á là mình lại thấy nản thôi, cảm giác rất là chán luôn á bạn ơi!
Ô! Thế á? Thế, ưm, bạn đang tập gì? Bạn đang tập bộ môn nào?
Ừm. Mình á thì, à, mình tập, à, chủ yếu là các ba bài tập, à, gọi là, ở nhà thôi á bạn, tà kiểu như là, nâng hít đất nè, mà nâng xà, kéo xà nè, bật nhảy nè, và đôi khi thì cũng có chạy bộ nữa, giúp cơ giúp mình có thể rèn luyện sức khỏe thôi á bạn.
Ừm, à, mình thấy cũng đa dạng bộ môn đấy, thế thì trước đây thì bạn tập khoảng bao lâu và với cả là khoảng bao nhiêu buổi một tuần?
Ừm, trước đây nha, thì khoảng vài tháng trước á thì mình tập rất là đều nha. Ờ, à, và trước đây á thì mình cũng có đến phòng gym á, phảng 3 đến buổi một tuần vậy, mỗi mỗi buổi thì y như thế á thì mình dành khoảng 1-2 tiếng á để kết hợp giữa cardio và chạy bộ trên máy tập á bạn, và cả tập tạ nữa cho các nhóm cơ chính nữa. Lúc đó thì mình cảm thấy bản thân rất là có nhiều năng lượng cho bản thân nữa và mình đã duy trì được như vậy trong khoảng 3 tháng liền á, và thực sự là thấy có kết quả á bạn ơi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, <tsk> ừm, lạ nhỉ. Tức là trước đây là bạn mình thấy là bạn tập rất là thường xuyên ấy, 3 tháng liền thì cũng là khá là lâu rồi, mà đợt này là bị, à, mất động lực à?
Ừm, đúng rồi, bạn ơi. Mình cũng không biết nữa là mình thực sự là cảm thấy mọi thứ bắt đầu tệ đi á, sau một, ờ, một vài sau một cái đợt mà công ty có dự án mới á bạn, dự án lớn á. Đợt đó thì mình phải làm thêm giờ liên tục trong vòng khoảng 2-3 tuần gì đó á bạn, nhưng mà không thể nào mà đi tập, à, được á, không thể nào đến phòng gym luyện tập được. Và sau khi mà cái dự án nó kết thúc á, thì mình cố gắng quay lại nhưng mà cũng không thể tìm được cái cảm hứng như ngày xưa nữa. Ơ, cảm giác như là cái chuỗi thành công của mình á, cái chuỗi tập luyện của mình đã bị phá vỡ mất rồi á. Và cái việc bắt đầu lại thì nó khó khăn hơn mình nghĩ rất là nhiều luôn. Cứ có một cái giọng nói nào đó trong đầu bảo là "thôi nghỉ thêm hôm nay đi, mệt mà", kiểu, kiểu như vậy á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, tức là, ờ, trước đây là, ờ, có một đợt là bạn bị, ờ, nhiều deadline, nhiều công việc quá, đúng hông? Nên là bạn không đi tập được à?
Đúng rồi, bạn ơi! Trước đây thì, ờ, trước khi chứ, trước trước đây nữa nha, đầu tiên cái lúc mà mình có thể giữ duy trì động lực á, thì lúc đó công việc mình rất là bình thường luôn. Hằng ngày, ờ, mình không phải dành quá nhiều thời gian cho công việc á, nên mà mình có thời gian cho việc tập. Nhưng sau một đợt mà công ty mình nhận quá nhiều dự án và nhận dự án lớn đi, thì khiến cho mình quá bận rộn về công việc đi, kể cả trên công ty lẫn cả về nhà thì mình cũng phải cầm về cầm việc về làm thêm nữa. Thành ra là mình mất đi cái động lực tập á bạn. Mình bị ngắt quãng cái việc tập luyện đi.
Ờ. Ừm, chứ À, tức là sau cái đợt mà công ty dồn dập công việc như thế là, coi như là, bạn mất hẳn cái động lực đi tập luôn, đúng không? Mà bây giờ là, ờ, cảm giác là cũng bị lười, đúng không?
Ừm. Đúng rồi, bạn ơi!
Thế không biết, ừm, là thế theo bạn thì cái rào cản chính là bây giờ là do là, ờ, tại vì là không còn cái thói quen đi tập nữa nên là bạn bị mất động lực? Hay là do là, ừm, đi làm về mình, ờ, cảm giác mình bị thiếu thời gian ấy? Hay là mình bị mệt mỏi? Hay là môi trường làm việc nó nó nó nó chán hay như thế nào?
Ừm, bây giờ á, thì mình cũng có rất là nhiều rào cản nha. Mà lớn nhất á, là vẫn là cái sự mệt mỏi sau mà hàng gọi là, một ngày dài làm việc á bạn. Mình thì cũng không còn cảm thấy hăng hái như trước nữa, thêm vào đó là sự nhàm chán nè. Và cái việc quay lại phòng gym á, lặp lại những bài tập cũ khiến mình cũng không còn cảm thấy hứng thú như trước nữa, bạn ơi. Mình cũng cảm thấy là, ờ, mình thiếu thời gian hơn trước nữa á. Hoặc là có lẽ là chỉ là một cái cớ thôi nhưng mà rào cản tâm lý lớn nhất á, có lẽ là cảm giác phải làm lại từ đầu á bạn. Mình không còn nâng được mức tạ như xưa nữa và chạy bộ thì cũng không bền bằng. Và điều đó làm mình rất là nản luôn, bạn ơi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình cũng hiểu. Tức là trước đây bạn tập rất là thường xuyên mà, ờ, tự nhiên bây giờ mình mất cái chuỗi đấy đi, mất cái cái, ơ, khoảng thời gian 3 tháng liên tục đấy thì để bắt đầu lại mình thấy là cũng cũng khá là rào cản đấy chứ. Mà thế mình thắc mắc một chút nhá. Ngày xưa cái lúc mà bạn đi tập ấy, cái lúc mà bạn tập đều nhất thì mục tiêu của bạn khi đi tập là gì? Bạn tập để làm điều gì? Và, ờ, không biết là cái lúc đấy thì cái điều gì để khiến bạn, kiểu, có động lực đi tập chẳng hạn?
Ừm, mục tiêu của mình lúc ngày xưa hay là đến bây giờ á, bạn, thì nó cũng như cũ thôi à. Mình á, thì mình muốn có thêm năng lượng á, và giảm stress nè từ công việc và cải thiện sức khỏe tổng thể nữa, bạn ơi. Ờ, điều từng khiến mà mình có động lực nhất á, chính là việc thấy được cái sự tiến bộ sau cái mỗi lần tập của mình á. Lúc trước nha, cứ mỗi tuần á, thì mình lại nâng tạ nặng hơn một chút nè, hoặc là chạy xa hơn một chút á. Nó giúp cho mình có cái cảm giác là chiến thắng bản thân một cách rõ rệt luôn. Nhưng mà bây giờ á, thì không còn thấy được cái điều đó nữa, bạn ơi. Mình cũng mất đi một cái nguồn động lực chính rồi á.
Ưm hừm. Ừm. Ừm, ờ, tức là, kiểu, cái cảm giác chiến thắng nó nó nó giúp mình có động lực đi tập hơn, đúng hông? Và không không biết là trong 3 tháng mà bạn đi tập ấy, thì cái ờm, bạn thấy bản thân mình thay đổi có rõ rệt không? Mà có thấy là nó tích cực thật không?
Ừm, tất nhiên là có rồi, bạn ơi. Trong 3 tháng tập đó nha, mình thấy sức khỏe mình tăng lên nè, sức bền mình cũng tăng lên nữa. Rồi năng lượng hàng ngày sau mu sau khi mình đi làm về á, cũng rất là thoải mái luôn. Sáng dậy thì tràn trề năng lượng, còn tối về thì cũng không có, gọi là, một chút uể oải nào luôn á bạn ơi. Nói chung là trong 3 tháng đó thì mình cảm giác mình có một cái cuộc sống rất là hoàn hảo luôn á.
Ừm. Ừm. Thế bây giờ thì sao? Bây giờ thì, ờ, ờ, bạn cảm thấy là đ khi không đi tập thì nó nó ảnh hưởng đến cái trạng thái cả về thể chất và tinh thần nhá, của mình thì nó nó ảnh hưởng như nào? Có cảm nhận rõ rệt cái điều đấy so với ngày xưa không?
bây giờ bây giờ thì bản thân mình hoàn toàn ngược lại so với ngày xưa luôn á bạn ơi. Sáng dậy thì cứ là đà lờ đờ nè, lên công ty làm việc thì mất tập trung, tối về thì uể oải mệt mỏi á bạn. Tâm lý thì lúc nào cũng căng thẳng và stress đó bạn ơi. Nói chung là nó trái ngược hoàn toàn so với trước đây luôn á.
Ừm. Ồ. Ừm, mình mình, à, nắm được vấn đề của bạn rồi. Ờ, thế thì bạn có cần mình đưa ra một số cái lời khuyên không?
Ừm, có chứ bạn ơi, mình đang muốn là rất là m cần lời khuyên để có thể giải quyết được cái vấn đề mà mất động lực để để tập thể dục đều đặn á bạn ơi. Nếu mà bạn có lời khuyên nào thì bạn cứ chia sẻ với mình nha.
Ồ, thực ra nhá, mình nghĩ là bạn đã bao giờ thử là bây giờ mình mới bắt đầu tập, ừm, lại đi, coi như là mình bắt đầu mới luôn đi, thì, ờ, mình bắt đầu từ những việc nhỏ thôi, c ờ, cái việc, ừm, nhỏ nhất mình có thể làm hằng ngày là gì? Ờ, thay vì đến phòng gym thì mình có thể tập một số bài tập nhỏ ở nhà để nó tạo cái cái cảm giác, ơ, quen thuộc ấy, tạo thành cái thói quen ấy. Rồi mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mình mình, ờ, tập thêm một chút, thì sao? Bạn bạn nghĩ sao về cái hướng đó?
À, vậy là mình sẽ bắt đầu với những việc nhỏ và dễ đạt được thành công, đúng hông bạn?
Ừm, đúng rồi.
Ừm. Ý tưởng này nghe có vẻ rất là hay và đỡ áp lực cho mình ha. Có lẽ là mình đã cố gắng để quay lại ngay lập tức cái mức độ tập cũ á, khiến cho mình cảm thấy bị chán nản á bạn. Và cái việc mà bắt đầu mà chỉ, ơ, ờ, 10, 15 phút mỗi ngày có vẻ là khả thi hơn đối với mình á. Nhưng mà mình á thì vẫn lo là cái việc mà tập ít như vậy á thì sẽ không thấy kết quả rồi là nản á bạn ơi.
Ừm. Ừm, ờ, mình nghĩ là, ừm, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đấy thôi nên là, ờ, bây giờ mình coi như là mình mới hoàn toàn đi. Mình tập những bài tập nhỏ trước, rồi là mình thay đổi cái hình thức tập ở giai đoạn đầu chẳng hạn. Thay vì đi đến phòng gym thì mình tập các cái bài tập calisthenics ở nhà, ờ, tầm 10 đến 15 phút. Rồi sau đấy khi mà, ờ, mọi thứ nó đã quen rồi thì mình có thể thay đổi cái việc, là thay vì tập ở nhà thì mình đến phòng gym mình tập, ờ, mình kết nối với cộng đồng ở đó. Thì mình nghĩ là sau một thời gian thì nó sẽ, ờ bạn sẽ quay lại được cái khoảng thời gian chăm chỉ ban đầu.
Ừm, cũng là một cái giải pháp hay ha. Đây đúng là cái điều mà mình đang cần á. Bây giờ mà mình đối với mình là phòng gym bây giờ sẽ giống như một nghĩa vụ vậy đó. Có lẽ là mình cũng sẽ tìm một số môn thoải thao khác để mình thực sự thích để mình có thể luyện tập nó như là, ừm, bơi lội hoặc cầu lông cũng được, bạn ha, để tìm lại cái niềm vui khi mà vận động á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình thấy là cái việc mà mình hưởng thụ, mình mình thích thú với cái việc đi tập ấy nó cũng khá là quan trọng đấy. Ờ, mình, ờ, đi tập và mà mình thấy vui về việc, ừm, mình đi tập thì nó sẽ giúp cho cái tinh thần của mình nó rất là thoải mái. Ờ, có thể là chọn một cái như bạn nói, có thể là chọn một cái bộ môn mà mình mới mà mình, à, thích để mình có cảm hứng, mình, ờ, vận động và mỗi ngày mình vận động một chút, một chút để cho cái cơ thể của mình quen với việc vận động đi, thì, ờ, mình nghĩ là cái việc quay lại, ờ, cái thói quen đi tập tập thể dục nói chung, nó sẽ trở nên thuận tiện hơn rất là nhiều.
Ừm, vậy thì mình sẽ, gọi là, ừm, phải, gọi là, cũng rất là hay ha, cái giải pháp mà mình thấy cũng hay đó. Vậy thì còn giải pháp nào bạn gợi ý cho mình hơn hông?
Hoặc là nhá, ờ, bạn có thể, ờ, chọn một cái khung giờ cố định, hoặc là một cái thói quen liên quan đến giờ giấc cố định. Chẳng hạn như như nhá, là x à, bạn đi làm ở công ty thì sau cái khoảng sau 1-2 tiếng bạn, à, dành 5-10 phút để bạn, à, tập các bài tập nhỏ, hoặc là sau giờ làm mình cố định chọn 1 khung giờ đi là 7:00, 7:00 tối chẳng hạn, ờ, mình sẽ tập, ờ, 1 bài thể dục nhỏ, hoặc là mình có thể đi bơi ở ở các cái bể bơi gần nhà, thì, ờ, dần dần cái việc tạo thói quen đó thì nó sẽ giúp ích cho cái việc phát triển cái, ờ, thói quen và cái cái động lực tập của mình rất là nhiều.
Ừm, vậy thì mình sẽ ghép cái việc tập luyện vào những cái thói quen hiện có hả bạn?
Ừm, đúng rồi, ờ, những cái thói quen hiện tại của mình mà mình lồng ghép cái việc tập thể dục vào, nó sẽ khiến cho cái việc tập thể dục nó không còn áp lực nhiều nữa. Thì mình thấy là cái việc đó nó sẽ giúp giúp cho mình hình thành cái thói quen một cách, a, tự nhiên, và nó, ờ, không còn, ừm, quá nhiều áp lực để mà phải đi tập thể dục nữa.
Ừm, đúng là hay ha, đúng là một giải pháp hay đó bạn ơi! Vậy thì còn còn phương pháp nào hông bạn?
Ừm. Ờ, bây giờ mình thấy là cái cái những cái ứng dụng di động có rất là nhiều để mình theo dõi, để mình, ờ, ờ, nhận được các cái cái thông tin và các cái lời khuyên về, ờ, các chỉ số sức khỏe, thì bạn có thể thử sử sử dụng những cái đồng hồ đeo tay thông minh này, theo dõi các cái chỉ số ở trên điện thoại di động này. Và sau mỗi một ngày tập thì mình sẽ thấy là cái, a, các cái chỉ số của mình nó tiến bộ, tiến bộ, nó tăng dần hàng ngày, thì nó cũng có thể nó sẽ kích thích cái thói quen đi tập thể dục của mình.
À! Bây giờ mình cũng sẽ kết hợp công nghệ vào công nghệ vào cái việc tập luyện để giúp mình có thể, gọi là, ta tăng thêm cái sự động lực để tập luyện, đúng hông bạn?
Đúng rồi, mình nghĩ là phương pháp đó khá là hay đấy.
Ưm, ừm. Ừm, cảm ơn bạn nhiều lắm nha, mình đã cảm thấy có một cái hướng đi rõ ràng hơn cho mình rồi đó và không còn cảm thấy quá bế tắc nữa đâu. Mình sẽ thử bắt đầu vào những thay đổi nhỏ này nha. Nếu mà có vấn đề gì á thì mình có thể tìm bạn lần nữa hông?
<laughs> Ôi! Tất nhiên rồi bạn ơi. Mình thấy là cái, ờ, khi mà mình, ờ, trao lời khuyên cho bạn thì mình cũng <laughs> cũng có động lực đi tập thể dục hơn rất là nhiều đấy. Chúc bạn thành công nha!
Ừm. Chào bạn nha.
Ô kê, xin chào.